À. Hello bạn. Thì, kiểu, bây giờ là cũng vào tầm cuối năm rồi ấy. Thì bình thường là tầm cuối năm ấy, mình sẽ có một cái buổi để mình nhìn nhận lại là, à, một năm vừa rồi mình đã làm tốt những cái gì và có cái gì mình chưa làm được hay không. Thì có một cái tính là mình nó đã theo mình từ rất là lâu rồi, từ những năm tháng mình còn là một cậu học sinh cấp 2, cấp 3 cơ, và mình mong muốn là mình có thể bỏ nó và không nhưng đến tận bây giờ ấy, thì có cho là cấp 2 thì cho đến giờ là hơn 10 năm rồi, vẫn không thể thể rất là hay, kiểu, không cho cố định là cái câu chuyện trì hoãn của mình. Ờ, nếu có lý do thì cũng sẽ chỉ có đây. Thì mình nói chung là tìm đủ mọi cách mà để trì hoãn là một chuyện đến cái mức mà không mà không thể trì hoãn được nữa bắt đầu nữa thế mình mình mới làm. Không biết làm sao để có thể bỏ cái cái này. Coi như là mình sắp đề ra cho mình ấy, tận 6 tháng để thay đổi cũng là để bản thân mình, mục đích tại vì mình mong muốn là mình có thể tranh thủ 6 tháng tiếp theo đây này, mới thì từ đấy thì mình có thể thay đổi mà. Rồi hè ý là mình sẽ muốn cột mốc mới là mình sẽ tốt nghiệp đại học, thì thì gộp hai cái lại với nhau thì mình mong là nó ô kê, mình có bước chuyển mình luôn. Thì không biết làm sao để có thể vượt qua câu chuyện là bản thân mình luôn trì hoãn như vậy, bạn có thể giúp mình được không?
Ừm. Ừm. Ồ, thế hả? Ừm, ừm. À, rồi, mình hiểu rồi nha. Thực sự thì cái việc mà trì hoãn ấy bạn, rất là nhiều người là cũng hay gặp cái thói quen giống như bạn ấy, nên là bạn cũng, a, không có cần quá lo lắng đâu nha. Thế về vấn đề này ấy cũng rất là dễ để mà xử lý thôi. Thì, à, mình rất đang muốn được, à, hiểu rõ hơn về cái thói quen của bạn đi. Thì, ờ, thường ấy là bạn hay là, ờ, trì hoãn một, ờ, cái, ơ, ưm, thể loại công việc này, hay là bạn có hay là thường trì hoãn vào cái lúc nào đó nhất ở trong ngày không?